蛙はい。
蛙を焼いたのを売ってたりとか、あとむ虫とか、<laughs> ありなんかコオロギみたいなんですよね。なんかああいううん、食べる。
え、へえ。 はい。 うん。 それは食べるための？へえ。
串串に刺されてて。
はい。食べられました？
うわいやいや、もうちょっとさすがに <laughs> 怖くて。
<laughs> へえ。
もうでもやっぱこういうのを食すんだなっていうのがね、それも多分ね、地元の人はなんか美味しいってつって
なるほど。うん。 ああ。それがあの、観光者向けじゃなくて地元の人がもう
食べてるみたいですけどね。 くて、地元の人、くそう、地元の人が行ってる普通のマーケットで、ええ、売ってるんで
へえ。蛙ぐらいなら、なんかこう、ね、ちょっといけそうな気もするけど、ま、なかなかでもね。
うん。うん、うん。 虫とか、ねえ。バッタみたいなですよね。ああいうのをちょっと焼いて佃煮っぽく炒めてるんですかね。
ああ。 佃煮。 ああ、に日本でもイナゴをね、佃煮にしたりしますけど。イモムシとか、イモムシね。
ああ、あ。うんうん。芋虫とか。そうそうそう、うん。 もうあれ見た時はちょっとゾーッとしましたね。<laughs> すいません、なんかこんな話で。<chuckles> でもなんかすっごい印象に残りましたね、それは。
うーん。<laughs> いえいえいえいえいえいえ。はい。 あの、ね、例えばこう、タイ人の友人なんかができて、家に呼ばれて、そういうものがこう出てきたりとかっていう、どどうするんでしょうね、皆さんね。<laughs> やっぱそうなりますか。ああ。
あ。 うんうんうん。う。 うん。 うん。 ま、もう、友達が出したら、もう、そら食べなしゃあないんちゃいます。<laughs> ねえ。うん、ね。そこはもう、勇気持って。<laughs> ええ。
勇気もね、ああ、地元の人が美味しい美味しいって言ってね、なんか出してくれたら、食べざるを得ませんよね。
ああ。 うんうん。 そうですね。ねえ、うん。
ああ。へえ。なんかそういううん。
か、それはいじうん。どうぞどうぞ。
なんかそういう食べ物でね、すごくこう印象深いものって、なんかありますかね。
うん。 うん。 食べ物か。あとはもう辛さがすごかったですね。
ま、まにちょっと時間うん。 あ、タイは辛い。ああ。
タイはうん、辛い。 辛いのがすごい、もう唐辛子がすごいもう入ってるのが。ああ。
そうなんですか、やっぱり。 ああ。 辛い、そうか。あん、ね、ありがとうございました。
ああ。 はい、ありがとうございました。